والله أنا ما أقدرش أقول إن أنا ضدها، وما أقدرش إن أنا ما أقول م معاها 100%، يعني أنا الصراحة أنا مش من الأشخاص اللي ه هاوضح لِك أنا من الأشخاص الصراحة اللي أنا مهتم شوية وباحب أقرا كتير عن المُكملات، ولكن لكن مثلًا لو بصيتِ عليَّ هتتلاقيني ما باخدش تقريبًا أي مُكملات لحد دلوقتي، أنا تقريبًا ولا أي حاجة يعني ممكن شوية
إمم. لأ يعني إيه بقى؟ ولا أي حاجة؟ ولا حتى protein ولا الحاجات اللي هي بيقولوا creatine و
لأ ولا whey protein ولا creatine ولا أي حاجة من الكلام ده كلّه، أنا مش شايف إن هو ضروري خالص، آه، لإني أنا هاقول لِك دلوقتي أنا شايف إن هي مش حاجة ضرورية خالص، آه حاجات مُكملة حاجات بتساعد، وفعلًا بتساعد مش هاقول لأ، لكن مش شايف حاجة ضرورية، شايف حاجة خلاص لو أنت ما عندكش القدرة إن أنت تجيبها أو أنت مثلًا حاسس إن أنت واقف موقّف حياتك عشان لغاية ما تجيب المُكملات ديّة خلا لأ يعني ما لهاش لازمة، أنت كمّل روح اتمرن، أي حد لو اتمرن أي حاجة حتى لو بيجري بس في اليوم هيحس بنتايج، على طول، حتى مهما الشخص كان مستواه، إيه لو فضل مستمر على حاجة معيّنة هيكمّل على طول، في بقى حتة المُكملات اللي هي برضو الفيتامينات والمعادن والكلام دي برضو آه، أنا ساعات باخد منّها حاجات، وفعلًا بت آه دي حاجات طبية أكتر، فبرضو ما الواحد ما ينفعش ياخدها من نَفسه أوي، لكن دي من الحاجات اللي أنا باحب الصراحة عندي اهتمام بيها برضو أو أنا ساعات باخدها كده بت بتسند معايا الصراحة.
وفي في نتيجة برغم إن أنت ما بتاخدش حاجة؟ إمم. أيوه. صح. أيوه دي حاجات طبية أكتر أيوه. بتاخد إيه يعني multivitamins وكده؟
مش multivitamin بس ساعات مثلًا باخد فيتامين فيتامين دال، زنك، ماغنيسيوم، فعلًا هُم ال3 دول أكتر أشهر 3 حاجات أو أهم 3 حاجات يعني أنا مثلًا لمّا باحب أكون مُكمل أو آخد 1 آآ، مُكمل آآ، باخدهم، دول فعلًا الحاجات اللي بت تفرق معايا جدًا جدًا جدًا، يعني دي من الحاجات فعلًا آه.
الزنك وال والماغنيسيوم والحاجات دي. أيوه. وبيدوك طاقة فعلًا، والَّا بيفرقوا معاك في الشكل يعني والَّا إيه؟ فعلًا.
كلّه، كلّه، كف كشكل كتركيز كpower أقدر مثلًا إن أنا أتمرن، ساعات مثلًا، لو التغذية مش مضبوطة أوي مش باخد الكلام ده ممكن مثلًا آجي ما اكملش ساعة في الجيم أحس إن أنا خلاص فصلت مش قادر أكمّل آآ تعبت كده آه، فالحاجات دي بصراحة بتساعد جدًا جدًا يعني.
آه. أيوه أكيد بتدوخ آه.

آه فعلًا أنا في ليَّ واحد صاحبي آآ، إحنا بدأنا يعني الشهرين دول نلتزم مع بعض والحمد لله إحنا بقى لنا شهرين على طول بنزُق بعض، يعني اليوم اللي أنا باكسل فيه ألاقيه كلمني يقول لي: "لأ تعالَ يالّا ننزل، تعالَ نروح يالّا المكان الجيم نروح نروح نتمرن، تعالَ ننزل نجري النهارده،" فالكلام ده بيشجعني، وعلى العكس برضو أنا، آه، وأنا كمان، يعني مثلًا هو ساعات كتير أوي بيبقى مثلًا ملبوخ في حاجة مش فاضي كده، أقول له: "لأ تعالَ نروح النهارده الجيم، أنت لو ما رُحتش النهارده" مش عارف إيه آآ، أشجعه آه التمرينة الحلوة هتفوتك آآ الت التك ال
آه. دي حاجة حلوة بجد. أيوه بتشجعوا بعض. التمرينة الحلوة هتفوتك بقى آه. <laughs>
الالتزام بتاعنا أفكره بيه آآ، أقول له لأ إحنا المفروض نعمل كذا كذا كذا، ساعات أروح له عنده البيت أقول له: "لأ يالّا ننزل مع بعض على طول،" فده كُلّ دوّة
للدرجة دي خلاص يعني للدرجة دي بتشجعوا بعض فعلًا كده؟! آه دي حاجة حلوة.
جدًا آه، ما خلاص بقى يعني أنا كُلّ ما أروح جيم أو كُلّ ما أعمل حاجة، بقيت بابطلها بسبب مثلًا كسل، بسبب قلة نشاط كده، فأنا دي الطريقة الوحيدة اللي هتنفع معايا، إمم.
إمم، إمم. ما فيش حد يشجعك، آه، طيب ولقيت نتيجة بقى بعد كُلّ اللي أنت بتقوله ده، يعني حاسس بنتيجة بتتطور في ج ف في شكل جسمك أو كتلة الكتلة العضلية بتاعتك أو كده يعني؟
آه جدًا، الص يعني أنا أنا بقى لي اهو شهر وشوية حاسس بفرق كبير جدًا، ل خصوصًا إن أنا الفترة اللي فاتت كنت نِفسي يعني أعمل شكل معين وأخس شوية وزن و آآ، فعلًا س ظهر فرق كبير أوي، حتى أنا لمّا بابص مثلًا لنَفسي في المرايا باقول آه والله ده في فرق مش عارف إيه، وده من الحاجات بقى والمقاسات اتغيرت وال والوزن اتغير وقَلّ حاجة قَلّ شوية آآ، في ز نسبة عضلات كط طلعِت، فدي من الحاجات الصراحة بتخلّيني أكمّل أو بتشجعني، لأن لو ماشي من غير أي تقدم، طب أنا زي قِلتها أنا باعمل باتمرن ليه، باروح ليه! لكن لمّا فعلًا بتلاقي نتيجة كده آآ، باتبسط جدًا آه، دي حاجة برضو من آه يعني دي أكبر محفز ليَّ الصراحة، ده اللي بيقول لي لأ خلاص ده كمّل، ده أنت أومال لو كمّلت شهر كمان لو كمّلت 3 شهور كمان هتروح فين، هتعمل إيه، آه بيبقى برضو الواحد حاطط هدف قدامه، يعني أنا نِفسي أوصل للنقطة الفلانية أو الوزن الفلاني أو الشكل ال كذا، فدي حاجة بصراحة بت بتشجع الواحد جدًا يعني إن هو يكمّل.
اهم. حلو أوي. والمقاسات اتغيرت وكده؟ فعلًا! بتتشجع أكيد أيوه. صح أسلوب تشجيع حلو فعلًا. أيوه أيوه.

طيب بما إن أنت بتقول يعني ما بتاخُدش مُكمِّلات، فهل بقى بتضبط أكلك؟ في المقابل يعني بتتأكد من نسبة البروتين اللي أنت بتدخّلها في أكلك، وبتتأكد من إن أكلك مضبوط ونضيف؟ لإن م مفهوم نضيف ده طبعًا معروف وسط الناس الرياضيّين، يعني إن أنا لمّا لمّا آكُل هاكُل أكل يعني ع لو عايز مثلًا أزيد عضَل أو كده، بازوِّد بروتين أكتر من الCarb ومن الحاجات التانية، فهل أنت بتعمل كده، مُهتم بالموضوع يعني؟
إمم. أكيد آه، لازم يعني هو اس ما فيش أي نتايج مهما الواحد عمل هتحصل لو الواحد مش مُهتم بالتغذية، آآ أنا طبعًا كنت حاطط لنفسي نظام غذائي نظام غذائي كده، وكان لي ليا كابتن أعرفه آآ ح كتب لي نظام غذائي عشان أمشي عليه وكده، مش هاقول الصراحة اللي أنا مشيت عليه إيه؟
اهم. قاسي والّا مُعتدل؟ آه، قاسي والّا مُعتدل؟
مش هاقول قاسي، يعني هو هو مَبنِي أكتر علي إن أنا أبعد عن حاجات وأزود بروتين، هو ده مَبنِي أكتر على كده، طبعًا في سُعرات وكده، بس أنا الصّراحة من النوع يعني اللي مش بامشي على السُّعرات 100% يعني مثلًا ما عنديش ميزان وباوزن بقى 100 جرام رز، و50 جرام مش عارف إيه وكده، يعني ما با ما باعملش كده.
أيوه، أيوه. آه، فأنت مش هتِعْطّل، مش هاوقَّف النِّظام عشان ما عنديش ميزان.
آه، لأ، يعني أنا باكمل مثلًا هاكُل كام كام بروت كام مثلًا بيضه في الصبح، مع حِتّة عيش، مع حِتّة جبنة مش عارف إيه، مُلتزم علي ده، آآ على مدار اليوم باحاول بقى أزوّد بروتين أهم حاجة، ده أهم حاجة في الGym أنا أزود بروتين على قد ما أقدر، فراخ بقى لحوم، أسماك، على قد ما أقدر أركز أوي أوي على البروتين، وأقلِّل نشويّات، هو ده النظام الغذائي اللي أنا بامشي عليه، يعني هاكل بدل ما باكل كمية آه، لازم، لازم أهم حاجة البروتين للعضل للباور لكل حاجة، هو ده النظام اللي ماشي عليه، وأهم حاجة بالنسبة لي
آه. أكيد، إمم لأ، البروتين أساسي طبعًا. أيوه.
حِتّة السُّكّرِيّات والحلويّات، دي أنا قاطعها مِيَّة في المِيّة آآ دي أهم نقطة.
أنا كنت لسه هاسألك لو في حاجات فعلًا أنت مانعها، عشان تُوصل للنتيجة اللي أنت عايزها أسرع.